Marracash. Sì, sì, lo conosco, però non sono mai stata a un suo concerto, com'è dal vivo?
Non so se hai presente. Okay, bene, bene. Allora, ti dico, la cosa bella è che lui non è cioè, non è per niente male nei live, è bravo a cantare, fa tutte le parti, non fa come un po' i rapper magari meno allenati, un po' più emergenti. Non so se hai visto video o comunque discussioni okay.
Okay. Sì, sì. Sì, sì, sì.
La cosa un po' peggiore è che, visto che lui, comunque, è un artista enorme, quando va nelle città piccole ti senti un po', tipo, che è lui a farti un favore.
Mh-mh. Ah, okay, quindi è un pochino se la crede un po'?
Eh, un pochino sì, perché comunque, tipo, ehm, arriva, magari, comunque, non arriva proprio puntuale, ehm, non parla troppo della mhmm, d cioè, non fa troppi discorsi al pubblico, diciamo, di ringraziamento, così, non fa troppe, mhmm, proprio, non so come dire, lusinghe al pubblico, non fa troppi non si abbassa mai al livello del pubblico.
Okay, oka Ah, okay, ma sai che non avrei mai pensato, perché, comunque, guardando delle interviste o comunque degli interventi che ha fatto, mi sembrava una persona abbastanza "umile", tra virgole
Sì, no, ma poi, magari, nei discorsi lo è. Però, comunque, nel concerto non te ne dà troppo l'idea.
Okay, però a livello musicale ti è piaciuto.
Eh beh, sì, sì, sì, il livello musicale, nulla da dire. <chuckles> È stato un bel concerto.
Dove l'hai dove l'hai ascoltato? Cioè, dove l'hai fatto il concert
Eravamo, vabbè non ovv non penso tu ce l'abbia presente, ma all'Arena del Mare di Genova.
No, eh, non non conosco.
Eh beh, <chuckles> immaginavo. Comunque, è in Liguria.
Oka vabbè, sì, Ge che Genova sia in Liguria ancora c <chuckles> e, mhmm
Oka <giggles> Beh, già già lì è un buon punto. Ma no, ma l'Arena del Mare è piccolissima, quindi, immaginavo. Comunque, è sul porto
Ah, okay. Ah, okay. Vabbè, quindi bello, anche sul mare, quindi
quindi bello, come scenario. Sì, quella parte lì, bellissima, anche appunto come location e come si era vestito e tutto, era bello.
E invece l concerto che ti è piaciuto di più?
Okay, allora, <clears throat> questo qui è stato molto bello, mhmm, ma, vabbè, ovviamente, ehm, diciamo, siamo andati lì prima, abbiamo fatto tutto il dovuto. <sniffs> Il più bello è stato un altro, gratuito, sempre a Genova, però in un altro c in un'altra zona, ancora meno famosa, quindi, ti risparmio il nome.
Ah. beh. Oka okay, grazie.
E perché era proprio un quartierino, con un pu un enorme spazio, tra l'altro, però piccolissimo, tipo, due ore di treno, ehm, quindi un'ora in più cioè, un'ora da Genova, ma era comunque Genova, quindi, proprio minuscolo, e di un sacco di rapper diversi, ehm, tutto gratuito.
Okay.